Então, eh, me conta uma coisa, eh, você tem um filme, assim, que te marcou profundamente quando você assistiu?
Olha, eu sou suspeito um pouco pra falar, porque eu amo o cinema em geral, não só filmes e desvendar a trama, né, mas saber o que acontece em segundo plano, né. Se fosse falar de uma questão, principalmente um filme que eu gosto bastante, que me marcou profundamente, é um filme bem antiguinho, assim, não é muito da minha época, né, é
É. Claro. Sim, ó interessante. O que é esse daí, um
o filme que me marcou bastante se chama Poderoso Chefão, acho que é um pouco pouco conhecido. <giggles>
Ah sim, é um clássico, é um clássico do cinema, eh
Sim, um clássico, um clássico do cinema.
o filme que lançou Al Pacino, eh, ele era um total desconhecido antes de fazer o papel de Michael Corleone. O filme que, eh, reviveu a carreira do Marlon Brando.
Sim, sim, o Isso. Também, isso mesmo, o Al Pacino, na verdade, estava vindo de uma queda, né, tem até as histórias que ele realmente teve que roubar, já teve passagem pela polícia, porque sim, ele era ator
Sim. É o ele é, ele era ele era um i um um artista que passava fome, que eu ele era um artista de teatro, mais que nada ele tinha feito um filme, mas um filme, assim, de baixa produção, mas é o
Aham. Sim. Isso, ele tinha feito no máximo, acho que na acho que foi mais pra frente, na verdade, que ele fez Serpico, que é um filme também do Lumet.
Então. Sim, esse é depois. Não, ele nunca tinha, eh eh ele nunca tinha feito um filme dessa qualidade ou desse tamanho.
Aham, e inclusive o o o diretor do filme, né, o Coppola, ele teve que insistir para o estúdio escolher ele como o ator principal, porque ele era ele vendia pouco, ele não era conhecido, as pessoas não iam talvez uhum.
E não só isso e não só isso, ele é muito baixinho.
Sim.
E era a principal razão que os produtores não queriam era por causa da altura, porque o Marco Michael Corleone, dava aquela a no começo do filme, lógico que ele que ele é o irmão mais novo, mas ele com o decorrer, você vai vendo ele assumindo um poder protagônico, e o e a é. E
Sim. Sim. Isso ele na verdade, ele ele fazia parte da Marinha, né, americana, da Força Militar americana, e ele não tinha essa vontade de entrar realmente pra pra para os negócios, né, gangster da família, digamos assim. Incorreto, da família, ele não queria se meter com isso, ele queria ter uma vida padrão, com uma esposa, filhos, longe disso, só que, na verdade, o destino foi contra ele, né, o destino teve que escolher ele pra ser.
Sim. Sim, correto. Correto. Sim, exatamente. E É a a tentativa de assassinato do pai, né, isso foi com o que fez com que ele se envolvesse profundamente nessa guerra que estava surgindo. E como é que foi a primeira vez que você viu esse filme, assim, você estava com quem? Você era que idade mais ou menos que você tinha?
Sim. Aham. Olha, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha mais ou menos 15 anos, 14 pra 15. Eu eu gostava muito d de cinema em geral, já tinha assistido vários filmes que também são meio difíceis, assim, de engolir, digamos assim, né, e eu estava nessa, talvez essa onda de assistir filmes que são clássicos, filmes que marcaram época, por exemplo, um filme também que me marcou bastante, os filmes do Stanley Kubrick, pra mim são os que, assim, me fazem pensar dias até hoje, se for parar pra pensar, tanto o Metal Jacket.
Claro. Sim. Sim. Interessante. Sim, é o É o Iluminado o Iluminado é um filme muito forte de terror
Sim, o Iluminado.
que a pessoa a pessoa que assiste às vezes fica meio traumatizada, porque e é lógico sim.
Sim, até hoje. E o o Iluminado, na verdade, o Kubrick foi totalmente contramão do Stephen King, né, que é o autor original, né, da novela
Ah sim, o o o escritor, né, do
Do livro. É, do escritor original, ele foi totalmente contra isso tudo, né. Porque primeiro que, ele achava que a história do Stephen King não não daria pra puxar, eh, <clicks tongue> fielmente as telas, né.
Sim. Sim, houve modificações, mas é normal, né, numa às vezes uma quando você vai fazer a versão cinematográfica de um livro, eh, existem modificações inclusive o teu filme, que se você acabou de mencionar
Sim. Uhum.
eh, não sei se você assistiu uma minissérie recente, que que conta a a produção e e e a filmagem de desse do Poderoso Chefão. E
Hum. Ah, sim, é feito com o filme o q o mesmo ator do Whiplash. Hã, sei, sei.
Hum. Hã. Sim. E existem muitas mudanças que foram feitas com relação ao livro que ti muitos personagens tiveram t ser cortados, porque, lógico, não vai caber todo mundo, né.
Aham. Sim. É claro, quando se faz uma trama, ainda mais um livro que tem praticamente 1.000 páginas, e d levar para o cinema 1.000 páginas, né. E
Claro. E a principal personagem que do livro, que você nem vê, eu acho que ela aparece em uma cena que ela não tem nenhuma importância, é a esposa do Sonny Corleone, que eu sinceramente nem lembro nem lembro a cara dela, ou se ela apareceu, qual que é o nome dela. Mas no livro ela tem uma uma uma tem vários to ah, ela tem uma importância no livro.
Hã. Aha Ah Aham. Sim, e e sem e se parar pra pensar, assim, né, esses grandes filmes foram sempre muito baseados em livros, né. Pra ver como existe uma correlação entre eles, talvez, né. Porque talvez o livro seja uma forma de se expressar tão antiga, e o filme quis meio que reviver essa expressão, né.
Sim. Correto, correto. É, ah, e você tem mais liberdade, né. Evidente que escrever, o ah, você vai fazer a versão cinematográfica, eh, você não vai poder colocar todos os elementos. De repente uma minissérie até é possível, porque você tem mais tempo para desenvolver os personagens, ou mais um filme assim, não.
Sim. Sim, sim. E E o Mário Puzo, né, que escreveu realmente o livro, e escreveu também o roteiro do filme junto com o Coppola, ele tinha muita dificuldade para escrever roteiros de cinema, né. E depois que ele escreveu O Poderoso Chefão, ele foi comprar um livro numa loja, assim, normal, que ele não ele queria a aprender mais, porque ele tomou gosto, né, de escrever livros. E quando ele abriu o livro que ele comprou chegou em casa, abriu o livro, estava escrito assim, eh: "Antes de tudo, antes de você começar a estudar roteiros, estude o roteiro do poderoso chefão". Aí ele fechou o livro e falou: "Olha, eu já sei tudo, né". <laughs>
Sim. Correto. Olha. Aham. Olha, que intere É, nessa minissérie que, eh, que o recente, eh, aparece que o Mário Puzo e o Francis Ford Coppola, eles ficaram sequestrados numa casa para escrever esse roteiro junto, né, então tinha
Sim, sim, isso é uma
Agora se é verdade ou não, eu não sabia te dizer, mas e, olha só, é o que eu também estava com a curiosidade, tem uma cena desse filme que te marcou? Tipo, essa cena é é a mais forte
Olha, são tantas cenas. Olha, eu poderia citar a do restaurante, que é uma cena que todo mundo fala, mas uma cena que me doeu muito, no 1º filme principalmente, é quando o Michael, ele vai para a Sicília, na Itália, e ele se casa com uma mulher italiana na época, e tem todo aquele a Polônia, isso. Tem toda aquela tradição, aquele tradicionalismo italiano, tudo mais. Só que a cena que marca, é porque ele realmente gostava da Polônia, ele não queria sair de lá. Ele sabia que uma hora é, uma hora ou outra, ele teria que sair de lá, né, porque a máfia já estava indo atrás dele, lá na Sicília, viu que ele estava lá. E a Polônia simplesmente eh, acontece uma fatalidade, uma explosão no carro onde ela está.
Sim. Aham. A Polônia, né? Acho que era a Polônia. Sim. Claro. Sim, é amor à primeira vista. <laughs> Correto. Sim, ela é vítima é, exatamente. Ela é vítima do de uma tentativa de assassinato.
De uma explosão. Sim.
Mas o o plano dele é era levar ela para os Estados Unidos, mas ia ter até aquela diferença cultural, de repente ela não ia não ia se adaptar, né. Caso não
Bom, de repente não. Talvez s teríamos que esperar para ver numa trama, né. Mas, a Polônia foi um grande amor do Michael, né. Apesar da Diane Keaton, que agora me esqueceu o nome do personagem que era ex-esposa do Michael, mas depois ele vira esposa.
Que era é, um
É, ela depois, mais pra frente, vira esposa dele novamente, né. Ela, eh o casal que eles formam.
Sim, correto. Não, eles eram eles eram namorados antes dele acontecer tudo que aconteceu.
Ah, na vida real, né. Acho que na vida real eles
Não, não, no personagem era eles eles se casaram depois que ele voltou da da na vida real, ela faleceu recentemente, inclusive. Já que você mencionou ela.
Ah, sim, sim, sim, antes Sim, sim. Ela meio que perdoou ele. Sim, a Diane Keaton, infelizmente, faleceu recentemente. Uma perda para o cinema, né, porque era uma ótima atriz, uma assim, uma mulher que conseguiu se destacar, né, na carreira dela. E e ela conseguiu, principalmente, ficar na história do poderoso chefão, tanto pela beleza, o jeito dela de falar, de se expressar, né. E o e o Al Pacino, eh, o o estúdio não queria ele realmente
Sim. Bah, ruim. Muito mesmo. Muito intenso. Correto. Correto. Ah, ele virou uma lenda. Ele virou uma lenda, né, com esse filme.
Sim, virou uma lenda. Hoje, quando se pergunta: "Qual o melhor ator de todos os tempos?", ou fica entre Al Pacino, ou fica entre Marlon Brando, ou fica entre Charlie Chaplin, muitos desses 3, que falam.
Sim. Ele está ali, ele tem exatamente. E olha só, tem, eh, essa série lógico, você está mencionando o filme O Poderoso Chefão mas é uma série de 3 filmes, né.
Sim, sim.
Eh, a maioria concorda que o 3º filme realmente não não está à altura dos primeiros 2, né.
Não calha. Olha, eu acho sim, acho que não não não tem uma paridade, talvez, com os últimos 2 filmes, muito por conta, também, de ser um filme feito mais pra ganhar dinheiro, né, porque o Coppola sempre tem essas de altos e baixos, e o Poderão Chefão, com certeza, ia vender muito. Com certe o filme 3 o 3º filme da trama, do Poderão Chefão, não é totalmente ruim. Existem aspectos bons.
É. Uma Sim. Sim, exatamen Não, não é ruim, mas é comparado com os outros 2, deixa a desejar.
Sim. Comparado com os outros 2, é uma brincadeira, realmente. Mas, eu acho que isso muito por conta do da express da forma de expressão da Sofia Coppola, que era a filha do do Francis Ford Coppola, que era diretor exatamente. Que ela f ela foi escalada para ser uma das principais, ali, junto com o Michael Corleone e a família, né, era pra ser a filha dele.
O diretor, né? É, porque a a a Winona Ryder, que na época era, na faixa etária dela, ela era a atriz mais popular, né, o Winona Ryder. E, ela era para ser a estava tudo certo pra ela fazer esse papel, só que ela teve um uma espécie e ah, eu não eu não diria depressão, ataque nervoso, tanto é que, meses dep
Cobiçada, é. Sim. Uhum. Sim, ela sofreu com várias coisas em termos de ela apareceu numa loja meio des debilitada. Aham.
Sim. O eh-eh, mais ou menos nessa época. E aí ela ela pulou do barco no último momento, e ele teve essa decisão de escalar a filha dele, que ele queria um elemento surpresas, é é, houve muita repercussão na época. Mas é, eu acho que o problema maior seria que passou muito tempo entre um filme e outro, você não acha? Entre o 2º e o 3º.
Sim, sim. Sim, mas o Eu acho que aham, eu acho que passou muito tempo, esse foi u um grande fator. O ex a expressão dela ser muito ainda mais fatídica no final do filme, onde acontece algo terrível com ela, e a expressão dela não corresponde assim, digamos, com o acontecimento.
Correto. Sim. Ela não tinha experiência como atriz, né, e você coloca é tipo uma pessoa que não sabe dirigir, você dá a chave de uma Ferrari. "Aqui ó, dirige aí".
Não, não tinha. Exatamente. "Toma e vai que vai", e ela não soube dirigir muito bem. E eu acho que o Sandy Endberg, a alguma coisa
Então Ela nunca mais fez um filme, eu acho que ela não gou s eu nunca
Ela posteriormente, ela virou diretora isso. Ela fez um filme muito aclamado, que a crítica gosta, chama Lost in Translation, que é com o Bill Murray. É um filme que
Ela virou diretora, né? Ela virou diretora, exatamente. Sim, é essa. Sim, esse filme é um clássico também do cine independente, cine indepen in
É um clássico. Sim, dos filmes independentes, exatamente. É é o Bill Murray e a Scarlett Johansson. Eu acho que é, né, que faz o ambos os papéis no filme e ela ganhou o Oscar de melhor filme Acho que não foi de melhor filme, acho que foi o melhor <clicks tongue> roteiro original, melhor roteiro original.
Correto. Sim, correto. Aham e foi co concorreu ao Oscar também, eu acho que diretor, não tenho certeza. Mas tem uma tem uma tem uma pergunta, eh, ou uma, eh, indagação com relação ao 1º e o 2º f eh, O Poderoso Chefão, que é é a mais popular entre, eh, inclusive, eh, tem um filme de terror que se chama Eu Sei o que Você Fi não pera aí, era o
Ah, sim, diretora. Hum. Hã.
aquele filme, o aquela série de terror com o sujeito com a com a máscara.
Ah, você tá referindo-se ao fantasma da Ópera, talvez?
É o não é aqueles filmes de terror, uma uma série mais recente Fletcher. Não é que a a Drew Barrymore no 1º filme, na 1ª série, né Pânico, é. Então o o segu e no 2º filme do Pânico, eles estão na univer os que sobreviveram, eles estão na un na universidade, né, numa uma aula de
Sexta-feira 13, Fred K Krueger. Ah, Pânico, Pânico. Hum, sim, conheço. Uhum. Conti é uma continuação, aham.
uma aula de de cine cinema, né, uma coisa assim. E na cena a aparece a pergunta que, realmente, na vida real é a mais feita com relação a sequência de filme. Qual é o melhor filme? O Poderoso Chefão 1 ou Poderoso Chefão Qual é, na sua opinião, o melhor?
Sim, sim. Uhum. Hum, olha tá me tor tá tornando a vida um pouco complicada aqui, mas
Essa é a pergunta mais difícil da da indústria cinematográfica.
<laughs> Olha, eu sempre fico com o 1º filme, muito por conta que ele é histórico e ele meio que mudou uma virada de chave no cinema mundial, o 1º filme. Não que o 2º não seja, mas o 1º filme foi o início de um start, talvez, tanto em em produções mais bonitas em termos de câmera, porque eles criaram um dark, né, naquele filme, eles criaram, eh Sim, uma direção, uma câmera meio escura nos protagonistas. Eles também levaram muito ao ponto que os Estados Unidos não pensava na época, né, que são os estrangeiros que vieram morar no Estado nos Estados Unidos. Tudo bem, que sempre teve esse essas histórias e tudo mais.
Sim. Sim, marcou realmente. Correto. Sim. Olha que interessante tudo aí. Hum. Sim. Sim, é sim, e existiam filmes de imigrantes italianos, era mas era aquela coisa assim, eh, generalizada, né, era todo italiano era mafioso, todo mafioso era
Sim, muito Isso, exatamente, e Sim, italiano. E nesse filme eles mostram que existem italianos bons e também existe italianos mafiosos como eles.
Sim. Olha, realmente é muito bom esse teu ponto de vista, eh, muita gente escolhe o 2º por conta que conta a história, né, do, hã, Dom Victor Corleone e aparece o Robert De Niro, né, então é e então assim, muita gente escolhe o 2. Acha que o 2 é o melhor, porque conta essa história e e tudo mais, mas Não, o teu ponto de vista realmente é excelente mesmo e olha e esse assunto, assim, de cinema, a gente podia conversar horas, né, mas <giggles> olha, mas muito obrigado pelo teu, hã, teu ponto de vista sobre, eh, a arte da cinematografia. Eu rea realmente aprendi muito, valeu, hein.
Aham. Sim. Sim, que era um cara famoso. Sim, aham. Olha, eu que agradeço e se quiser, estamos aí. Gosto muito de falar sobre cinema, ainda mais O Poderoso Chefão, né, que é um filme que me marcou muito e vai marcar sempre minha vida. Muito obrigado, viu.
Amanhã. Ok. Não, tenha uma boa tarde agora.